जैसा कि मैं आपको बताऊँ ना कि मुझे ना अक्सर काम के दौरान ना काफ़ी थका-थका महसूस होता है अ, काफ़ी ज़्यादा मैं काम भी करता हूँ, लेकिन कहीं न कहीं ना मेरा मन हमेशा करता है कि मैं इस काम को छोड़ दूँ। लेकिन कुछ परिस्थिति इस तरह होती है ना कि अगर मैं वो काम छोड़ दूँगा ना तो मुझे पता है कि वो करना तो मुझे ही है, तो अगर मैं उस समय वो छोड़ दूँगा, तो ना काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरे पे ही जो है भार उस काम का आएगा और एकदम से ना डबल भार आ जाए जाएगा, जिस चक्कर में ना मैं काफ़ी ज़्यादा जो है अपने आप पे तनाव महसूस करने लगूँगा। तो इसलिए ना मैं बिना रुके जो है काम करता रहता हूँ, करता रहता हूँ और इस काम को करते-करते ना मेरी जो हालत होती है वो काफ़ी ज़्यादा खस्ता हो जाती है। क्योंकि मैं बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लेता हूँ। तो कहीं न कहीं मैं चाहता हूँ कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ इसके दौरान ना बीच में ब्रेक लेता रहूँ, ताकि ना मेरे अंदर जो ऊर्जा बनी है वो बनी रहे और ख खा साथ ही साथ ना मेरे को जितनी थकावट महसूस होती है वो भी ना महसूस हो। तो मैं इस चीज़ के लिए ना पूरा प्रयास करता हूँ, लेकिन चाह कर भी ना ब्रेक नहीं ले पाता हूँ। तो आज मैं आपसे थोड़ी सी मदद लेना चाहूँगा कि मैं ऐसा क्या करूँ कि काम के दौरान मैं ब्रेक भी ले लूँ और जो मेरा काम का बोझ है ना, वो भी इतना ज़्यादा ना बढ़े।
जी। जी बिल्कुल, मैं समझ पा रही हूँ आपकी बातों को और कहीं न कहीं देखिए बिल्कुल जब आप काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हैं या आपको ऐसा लगता है ना कि बहुत सारे काम आपके आस-पास हैं, तो मुझे लगता है ना कि अ, थोड़ा-सा ऐसा होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी मदद कर पाऊँ। लेकिन न उसके लिए थोड़ा-सा मुझे विस्तार से जानना होगा कि अ, जैसे किस समय आपको क्या लगता है? आपने कहा कि आपके पास काफ़ी सारे काम हैं और जो कि आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ भी नहीं पाते तो क्या आपका आपके कामों में मन नहीं लगता? क्या होता है थोड़ा-सा मुझे विस्तार से समझाइए और उसमें अपनी दिनचर्या के बारे में भी बताइएगा?
हुँ। हुँ। बिल्कुल, जैसे मैं आपको बताऊँ ना इस समय मतलब मेरे पास जो है अपने ऑफिस का काम है और उसके अलावा मतलब काफ़ी मेरे को अपने भी काम होते हैं, जैसे जिम जाना हो गया या कुछ भी अपने लिए कुछ सामान लाना हो गया। तो कहीं न कहीं ना मतलब मैं सोचता हूँ कि किसी भी तरह जो है इन सबको पूरा करूँ और साथ ही साथ ना मेरे में एक ही समान्य जो है ऊर्जा बनी रहे। लेकिन जैसे मैं आपको बताऊँ कि मैं सुबह सोकर उठता हूँ, तो कभी-कभार मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आज जो है जिम नहीं जाना और कहीं न कहीं ऊर्जा की कमी महसूस होती है। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि चलो चला ही जाए, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, छोड़ो। और फिर मैं उठकर चला जाता हूँ, तो मैं मतलब कम ऊर्जा के साथ ना जाके ना वो जिम करता हूँ और फिर जल्द जल्द जल्दी से जल्दी आ जाता हूँ। फिर मैं यहाँ से तैयार होकर फिर अपने ऑफिस को निकल जाता हूँ, तो वहाँ पे भी मेरे मतलब काफ़ी ज़्यादा निर्धारित काम रहते हैं। अ, बहुत बार मुझे देखना होता है कि मेरी टीम काम कर रही है या नहीं कर रही है और उन्हें काम जो है देना पड़ता है। साथ ही साथ मुझे काफ़ी ज़्यादा क्लाइंटों से बातचीत करनी रहती है। तो इन सबके बीच में ना मैं काफ़ी ज़्यादा थक जाता हूँ और मतलब हर आधे घंटे में ना मेरी जो है मीटिंग्स किसी ना किसी के साथ जो है वो शड्यूल होती है तो जो कि मुझे लेनी ही लेनी पड़ती है, तो बार-बार एक ही चीज़ का डेमो देते-देते, देते-देते मुझे ना काफ़ी ज़्यादा आलस आने लगता है। लेकिन मैं उस बीच में कहीं उठकर जा भी नहीं सकता हूँ क्योंकि काम मेरा है तो मेहनत भी मुझे ही करनी पड़ेगी, तो कहीं न कहीं ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं काम तो कर रहा हूँ लेकिन ना एक मशीन बन चुका हूँ मैं। और काफ़ी ज़्यादा ना अ, फिर मुझे जब मैं बिल्कुल थक जाता हूँ तो बिल्कुल भी मेरे में ऊर्जा नहीं बनी होती है, तो मैं बिल्कुल ऐसे अटक-अटक के बोलता हूँ या मतलब जैसे होता है ना एक धीमा-लहज़ा पता चलता है इंसान उस चीज़ से थक चुका है, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को कर रहा है। तो वो उस तरीके से ना मेरा काम भी जो है उस पे भी जो है असर पड़ता है कई बार और बहुत बार मतलब जो चीज़ लोगों को लेनी होती है तो उन्हें लगता है कि सामने वाला जो बंदा है वो काफ़ी थका-थका लग रहा है और ऐसी आवाज़ हो जाती है व्यक्ति की, तो वो ना उस चीज़ से थोड़ा-सा उनका जो दिमाग हट जाता है और उस चीज़ को नहीं ले पाते हैं, तो इस वजह से मेरे काम पे भी फ़र्क पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि किसी तरह ना एक थोड़ा-सा बीच में समय निकालूँ, ताकि जो मेरी ऊर्जा खो जाती है ना उसे मैं वापस हासिल कर सकूँ। तो वो मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो उसी सिलसिले में मैं चाहूँगा कि आप मेरी थोड़ी-सी मदद करें और मुझे बताएँ, कि उन ब्रेक को ना मैं कैसे लूँ और कैसे अपने अ, काम को और अपने आराम को ना एक संतुलित रूप से बना के रख पाऊँ?
जी। है। ठीक है। जी। बि जी। हुँ। हुँ, बिल्कुल मैं समझ पा रही हूँ आपकी दिनचर्या काफ़ी व्यस्त है और आपने कहा कि काफ़ी सारे आपके पा काम हैं, ऑफिस का काम है फिर खुद की भी चीजें हो जाती हैं। अच्छा आप मुझे बताएँगे कि आपने अ, वैसे तो बताया कि आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में भी आपको थोड़ा-सा अ, कहें कि अच्छा फ़ील नहीं होता और कई बार थका-थका फ़ील होता है। तो थोड़ा-सा मुझे बताएँगे कि आप समय ए के हिसाब से कि किस समय क्या करते हैं, मतलब किस समय सोते हैं, किस समय उठते हैं? और कहीं न कहीं आपने व्यायाम तो बताया कि आप अ, व्यायाम करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है भले ही आप अ, अपने आप को जबरदस्ती लेके जा रहे हैं लेकिन काफ़ी अच्छी बात है कि आप व्यायाम करते हैं। और साथ में मुझे ये भी बताइएगा कि आपका खाना-पीना थोड़ा-सा मतलब मुझे बताइए, समय के साथ बताइएगा।
हुँ। हुँ। बिल्कुल, जैसे मैं आपको बताऊँ कि मेरी जो सुबह होती है ना, वो लगभग साढ़े 6 और 7 के बीच में हो जाती है अक्सर मतलब बहुत ही अगर अधिकतम लेट होगा तो 7, सवा 7 होगा बस, उससे ज़्यादा लेट मैं कभी भी नहीं होता हूँ। और सुबह उठते ही सवा 7 के बाद 7 बजे तक जो है मैं अपनी जिम के लिए निकल जाता हूँ और वहाँ से लौटते हुए मतलब लगभग मुझे 8, सवा 8, बहुत बार साढ़े 8 बज जाते हैं। तो साढ़े 8 बजे तक निर्धारित समय तक मैं अपने घर आ जाता हूँ। उसके बाद आधा घंटा तैयार होने के लिए और नाश्ता-पानी के लिए मुझे लगता है। और लगभग 9, सवा 9 बजे तक, 9:15 तक मैं अपने काम के लिए निकल जाता हूँ अपने ऑफिस। और उसके बाद लगभग साढ़े 9 बजे तक मैं अपने ऑफिस पहुँचकर जो है अ, देखता हूँ कि मेरे कल के कोई काम तो नहीं रह गए हैं। और उसके अलावा आज मेरे जो हैं कितनी मीटिंग हैं और कितने मेरे डेमो लगे हुए हैं और कौन-सा काम मेरे को किस अ, अपने टीम वाले मेंबर को देना है। तो वो सब चीज़ें देखकर फिर मैं 10 बजे तक जो है ये देख-दाख के अपने काम पे लग जाता हूँ, 10 बजे से जो है मेरे डेमो चालू हो जाते हैं और लगभग एक डेमो ना आधे घंटे का रहता है, तो मतलब हर आधे घंटे पे एक डेमो रहता ही रहता है मेरा और वो मुझे देना ही पड़ता है। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि 10 बजे से जो है शाम के 6 बजे तक ना मैं बिल्कुल डेमोज़ देता रहता हूँ, बीच में हाँ, आधे घंटे का एक समय मिल पाता है कभी-कभार, तो उसमें मैं खाना खा लेता हूँ। अन्यथा तो मतलब चलते-फिरते ही होता है मेरा खाना जैसे घर से मैं कुछ थोड़े-बहुत फल-फ्रूट ले जाता हूँ, तो बीच में जैसे डेमो एक डेमो खत्म हुआ और दूसरे डेमो में आने में किसी क्लाइंट का समय होता है, तो वो फल-फ्रूट खा लिए। या अगर थोड़ा-सा ज़्यादा समय हुआ, तो ओ कुछ भी बाहर का मँगा के खा लेता हूँ, जैसे कोई रोल हो गया या कुछ ऐसा मतलब राइस बोल हो गया, ये सब चीज़ें जो है मैं अक्सर मँगा के खा लेता हूँ। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि वो मैं मँगवा भी लेता हूँ तो ना एकदम से काम आ जाता है, तो वो ऐसे ही रखे रहते हैं और जब मैं अपने घर जा रहा होता हूँ उस समय खाता हूँ। तो दोपहर का खाने का तो मतलब मेरा कोई समय नहीं है और रात में 6 बजे मतलब 6 बजे मैं अपने काम से छूटकर जो है लगभग 7, सवा 7 तक अपने घर आकर जो है थोड़ी देर अपने दोस्तों के साथ भा क जाता हूँ और रात के 9 बजे घर वापस लौट कर ना अपना साढ़े 9, 10 बजे तक खाना खाके फिर टीवी देखते हुए 11 बजे तक सो जाता हूँ मैं। अ, बस यही है मेरा दिनचर्या इसी प्रकार का है।
जी। हुँ। जी। जी। जी। जी। जी, दिनचर्या आपकी काफ़ी अ, मतलब हम कहें कि सुदृढ़ है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अ, जो आपने बताया कि आप थका हुआ फील करते हैं, आपका जो कहीं न कहीं मतलब आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा और तो आपको क्या रात की जो नींद है, आपने कहा कि आप समय से साढ़े 10, 11 बजे तक सोने चले जाते हैं और आपने कहीं भी इसमें सोशल मेडिया, फ़ोन इन सब चीज़ों का भी जिक्र नहीं किया। तो लाज़मी है कि शायद आप इन चीज़ों पे ज़्यादा समय ना देते हों। तो ये बताइए कि क्या आपको नींद भरपूर आती है मतलब कोई तनाव या कोई स्वास्थ्य समस्या ऐसा तो कुछ नहीं है?
हुँ। हुँ। बिल्कुल मतलब ब नींद तो भरपूर आती है, लेकिन बहुत बार ना ऐसा होता है कि अ, नींद मतलब सोने से पहले जब मैं बिस्तर पर लेटता हूँ ना, तो कहीं न कहीं ना पूरे दिन की जो काम मैंने करे होते हैं, वो मेरे दिमाग़ में आते हैं कि आज कौन-सा काम रह गया कल फ़िर से यही काम करना पड़ेगा फ़िर से यही थकावट होगी। तो ऐसे सोच कर ना थोड़ा-सा तनाव महसूस होता है और थोड़ी-सी चिंता भी होती है कि मतलब कुछ नया नहीं हो रहा है जीवन में और ऐसे सब ख़्याल आते हैं। लेकिन फिर ब पूरा इतना थक जाता हूँ ना तो फ़िर कुछ और काम करने की ऊर्जा ही नहीं बचती है। जैसे बहुत बार होता है कि घरवाले बोलते हैं कि आज हमें कहीं बाहर मूवी देखने जाना है, ये देखने जाना है, तो मैं इन सब चीज़ों को ना नज़रअंदाज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप चले जाओ, मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ। तो घर वालों से भी ना बातचीत थोड़ी कम हो जाती है इस चक्कर में। अ, बहुत बार मतलब अ, काफ़ी ज़रूरी चीज़ें भी होती हैं जो रह जाती हैं अ, जैसे मैं मानता हूँ कि काम के अलावा भी जो है कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो होनी चाहिए, तो वो चीज़ें भी मैं नहीं कर पाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ इसी चक्कर में कि मैं दिन में ही ना काम के बीच में ब्रेक ले पाऊँ ताकि मेरे में ना थोड़ी ऊर्जा जो है वो बनी रहे। अ, साथ ही साथ मैं अपने घर वालों को भी पर्याप्त रूप से समय दे पाऊँ और काम भी मेरा संतुलित रूप से चलता रहे। तो उसी सिलसिले में मैं चाहूँगा कि आप मुझे कोई सलाह दें, ताकि जैसे मैंने आपको अपनी दिक्कत परेशानियाँ बताई, उन सबको कम कर कर मैं अपने जीवन अ, को एक तरीक़े से संतुलित रूप से जी पाऊँ?
हाँ। जी। बिल जी, जी। जी बिल्कुल। अच्छा बस मुझे एक और बात बताइएगा कि आपके शौक क्या हैं? आपके हॉबीस होते हैं ना, वो क्या हैं?
जी, जैसा मैं आपको बताऊँ मेरे शौक लगभग ये हैं कि मुझे ना बाहर घूमना काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मतलब मुझे पहाड़ों पे जाना है या कहीं ऐसी जगहों पे जाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो वो उनको मैं पूरा करता हूँ।
जी, जी, मैं समझ पा रही हूँ और देखिए आपकी सारी बातों को समझने के बाद, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपकी दिनचर्या बहुत अच्छी है, दिनचर्या तो आपकी बिल्कुल सुबह से लेकर शाम तक आप समय से सोते हैं, समय से उठते हैं, काम भी भरपूर कर रहे हैं। हाँ, लेकिन छोटे-छोटे ब्रेक की जरूरत है, क्योंकि क्या है कि सुबह से लेकर रात तक आप सिर्फ और सिर्फ काम ही कर रहे हैं, कहीं न कहीं बिजी हैं, व्यस्त हैं, है ना? तो आप क्या कर सकते हैं छोटे-छोटे ब्रेक्स में जैसे माइक्रो ब्रेक्स जिसे कहते हैं जैसे माने कि आपने लगातार अगर 1 घंटा काम कर लिया तो उसके बाद थोड़ा सा आपको ज़रूर अपनी जगह से मूव करना है और अगर आप घूमते-घूमते काम कर रहे हैं तो थोड़ी देर बैठ जाना है मतलब होता है ना, देखिए किसी का फील्ड का जॉब होता है, मतलब वो चलता-फिरता ही रहता है। किसी-किसी का सिटिंग जॉब होता है, जैसे कि आपने बताया कि आप घूमते-फिरते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि 1 आध घंटे बाद ना आपको थोड़ा सा कोई भी जगह लेकर पानी पी लें, थोड़ा बैठ जाएँ, थोड़ा सा आँखें बंद कर लें। और इससे क्या होता है ना कि अ, थोड़ा सा गहरी साँसें ले लें, तो थोड़ा सा रिफ्रेश्मेन्ट हो जाता है, थोड़ा सा बॉडी स्ट्रेच कर लें, है ना? वो कहीं भी करा करा जा सकता है, चाहे आप ऑफिस में हैं या कहीं भी है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पैरों को मूव कर लिया हल्का-फुल्का। तो ये कुछ 1-2 मिनट आप कर सकते हैं इससे ना आपको एक रिफ्रेश्मेन्ट लगता है। और न देखिए अगर आपको अ, मतलब हम कहें कि अ, गाना सुनना या ये चीज़े पसंद है तो जैसे आप घर आते हैं, तो थोड़ा सा अपना मूड फ्रेश करने के लिए आप वो कर सकते हैं हालाँकि आपने कहा देखिए घूमना-फिरना आपको पसंद है, वो भी पहाड़ों पे, तो उसके लिए भी आप समय निकाल सकते हैं। अब उसके लिए आपको ऐसा करना होगा कि अपनी जो ट्रिप है, वो समय-समय पर ज़रूर प्लान करनी चाहिए और कहीं ना कहीं रिफ्रेश्मेन्ट के लिए 1-2 दिन के लिए ज़रूर जाना चाहिए। अ, वो आप अपना न निर्धारित कर सकते हैं कि भाई आपके पास छुट्टियाँ कैसी हैं आपके ऑफिस से, उस हिसाब से आप अपना प्लान बना सकते हैं लेकिन हाँ, 6 महीने साल भर मतलब 6 महीने में 1 बार अगर चले जाएँगे तो आपको काफ़ी रिफ्रेश्मेन्ट लगेगा। और
हम्म। हम्म। हुँ।
कहीं न कहीं देखिए, जब ये बात आती है रोजाना की तो मैं ये भी बोलूँगी आपको कि हालाँकि आप बहुत व्यस्त हैं लेकिन फिर भी पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पीने की कोशिश करें आप जो बॉटल है आपकी पानी की वो साथ में रखा करें और पी पानी पीते रहा करें पानी पीने से काफ़ी ऊर्जा जो होती है ना वो आपको बहुत मिलती है, वो जबकि पता नहीं चलता कि हाँ, मिल रही है पानी से ऊर्जा, लेकिन पानी बहुत ऊर्जा देता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं और देखिए जब आप ये एक्सरसाइज व्यायाम ये तो आप कर ही रहे हैं, थोड़ा-सा मेडिटेशन ज़रूर करिए रात को सोते वक़्त तो आपको भरपूर नींद आएगी और सुबह आप तरोताज़ा उठेंगे, है ना? और य अपने व्यायाम के साथ 2-4 मिनट का ये मेडिटेशन ज़रूर ऐड करिए। तो मुझे लगता है कि आपको इससे बाहर आने में, काफ़ी मदद मिलेगी।
हुँ। बिल्कुल। बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि आपके दिए गए सुझाव जो हैं काफ़ी हद तक मेरी मदद करेंगे और साथ ही साथ ना मेरे को अपना जो जीवन है उसे संतुलन में लाने में काफ़ी सही तरीके से जो है एक तरीके की मदद मिल पाएगी, तो आपके इस सुझाव के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी बिल्कुल और मुझे पूरी उम्मीद है, कि मेरी सलाह जो है वो आपके काम आए और मैं यही उपस्थित हूँ, आगे भी अगर आपको मदद की आवश्यकता हो।